Ja. Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich. Schön, dich zu hören. Wie geht's dir?
Hallo, guten Tag. Ja, mir geht's super. Und dir?
Mir geht's auch super. Ich habe, äh ja, schöne l äh, schönes Wetter heute. Ich muss sagen, ich habe richtig Schmacht. Ich werde wohl mir auch gleich 'ne Aufbackpizza irgendwo reinhauen, weil irgendwie halte ich es nicht mehr aus. Ist nicht gesund. Ich weiß, aber muss sein. Ja. Und bei dir?
Ja. <giggles> Ja. Ja, manchmal kann man sich das gönnen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so 'ne Sache. Ich meine, es ist ja alles nicht so einfach heutzutage. Alles ist teurer geworden. Und da muss man ja schon echt 'n guten Job haben, wenn man überhaupt noch so 'n bisschen im Luxus leben will. Da sch hatte ich mir so die Frage gestellt: „Wie bist du denn so zu deinem aktuellen Job gekommen?“
Ja. <chuckles> Ja, das stimmt. Ich habe, äh, 'n ganz guten Job, muss ich sagen, in der Hinsicht. Äh. Also, erstmal, ich arbeite als, äh, Data-Scientist. Also viel mit AI zu tun und die Richtung. Äh, ich habe tatsächlich ursprünglich aber Maschinenbau studiert. Und dann über meine Masterthesis bin ich aber mit dem Thema AI, äh, in Verbindung gekommen und das Thema hat mich super interessiert, äh, habe mich von da aus immer in die Richtung auch weitergebildet und habe dann auch meinen Job in die Richtung gesucht und dann letztendlich auch gefunden.
Nice. Ja, cool. Nice. Mhm. Mhm. Cool. Ja, nice. Also, ich muss dazu sagen, wenn du schon so weit in dem AI-Thema drin bist. Das ist etwas, was mich immer interessiert hat, wo ich leider keinen Fuß fassen konnte. Ich wollte immer da rein, aber habe es nicht hingekriegt. Erstens habe ich keinen Masterstudiengang, sondern, äh also kein, ähm, ja, Maschinenbau, sondern ich habe BWL studiert. Und aktuell studiere ich Psychologie, weil BWL mich nicht glücklich macht. Und, äh aber ich finde, Psychologie und AI da, äh, sind sehr starke Schnittmengen, zumindest in meinem Kopf. Und, äh weil das ist für mich 'n künstliches Gehirn. Und, äh, da ist es eben so, dass ich, äh ja, ich habe mit Stable Diffusion WebUI habe ich viel Bilder generiert und versucht, dann auch über LoRa eigene Modelle zu trainieren und so weiter. Und, äh, bin auch so 'n bisschen ins Debugging reingekommen, äh, habe mir das alles selbst beigebracht, habe auch viele Bewerbungen geschrieben. Einmal hatte ich, äh, in 'nem Job, ähm, 'n Vorstellungsgespräch mit 'nem Einstellungstest. Und das war auch, äh, für für für 'n KI-Job, äh wirklich größere Firma. Und die haben, äh wollten mich haben, weil die gesehen haben, was für Fähigkeiten ich habe. Und dann ganz zum Schluss, als ich schon so wirklich alle mich gegen alle durchgesetzt habe, haben sie gefragt, wo ich studiert habe. Da habe ich gesagt: „Ich habe kein Studium.“ „Ja, ne, dann können wir Sie nicht nehmen.“ Okay, das war's dann.
Ja. Okay. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Oh. Ach, das ist ja so Das ist doch lächerlich, weil die wollen dich ja eigentlich haben. Du hast alle überzeugt, da waren andere, die studiert haben, und du warst besser. Und dann nur wegen so einer Formalität, das ist schon
Ja. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Und ich habe immer immer geträumt von diesem Thema. Aber ich habe es abgehakt, weil keiner will mich haben. Also lassen wir es. Aber privat, äh, bilde ich mich da immer noch weiter, ähm. Ich mag auch, ähm ich habe 'ne 4090, muss ich dazu sagen, 'ne RTX 4090. Mit der kann ich viel so 'n Tüch treiben hier. Das macht schon Spaß. Ja. Ja, perfekt. Siehst du? Da weißt du ja selber also, da kann man richtig schön viel Quatsch mit machen. Und, äh, das, äh, macht mir dann auch Spaß. Und, ja, letztendlich ähm, KI das ist so 'n interessantes Feld. ChatGPT ist mein täglicher Begleiter, bei dir wahrscheinlich ähnlich oder so, aber ist schon geil. Ja.
Ja. Ich auch, ich auch 'ne 4090. <giggles> Ja. Genau. Ja, ich benutze mittlerweile Gemini, aber im Grunde ja.
Ah, ist auch gut geworden. Ne, ist auch gut geworden. Ja.
Ja. Genau.
Bei Gemini hast du glaube ich diese, äh, Möglichkeit, unendlich viele Erinnerungsfunktionen reinzuklatschen oder? Da kannst du richtig viel reinschreiben und den auch so 'n bisschen manipulieren dann. Das ist sehr geil.
Ja. Äh, genau, der hat 'n In also 'n Context Window von irgendwie eine Million Tokens. Also da kannst du ganze Bücher reinklatschen. Das ist extrem. Ja, genau. Das ist unfassbar. Also du studierst jetzt, äh, quasi hauptberuflich oder?
Genau. Ja, und das ist natürlich 'n Vorteil, ne? Ja. Ja. Psycholo Psychologie und, äh, arbeite, ähm, in 'nem Altenheim. Nebenberuflich, also Teilzeit. Da mache ich Nachtschichten. Da mache ich ganz, ganz schwere Arbeit, äh, muss den Unrat der alten Menschen wegmachen und so weiter. Aber bei mir war das so, ich habe vorher BWL studiert, um das große Geld zu verdienen und bin krachend gescheitert. Nicht zuletzt durch Corona, würde ich sagen, aber ich bin auch selber schuld bestimmt. Habe nicht alles richtig gemacht. Ja, und da habe ich dann einfach eben gesagt: „Jetzt will ich nur noch Menschen helfen.“ Also 180-Grad-Wendung und, äh, bin jetzt, äh, dabei im Altenheim den Menschen zu helfen und mache das auch gerne und studiere Psychologie um da auch zu helfen. Aber hobbymäßig bin ich wirklich in der Technik. Das kannst du mir glauben. Ich habe auch meinen Rechner und alles selbst zusammengebaut. Also, das hält mich so zusammen, dieses Hobby, ja.
Ah, okay. <chuckles> Ja. Okay. Ja. Cool. <chuckles> Ja. Ich auch, ich habe meinen <giggles> Rechner auch zusammengebaut.
<chuckles> Ja, nice. Ja, dann zockst du aber auch hundertprozentig.
Ja. Ja, mittl mittlerweile nicht mehr so viel, leider nicht mehr so viel Zeit, aber
Ja. Ja. Kenne ich, ja.
Früher auf jeden Fall, ja.
Cool. Ja, ähm
Ja, das das finde ich cool, das also, da müsstest du ja eigentlich auch was finden können, wie du das miteinander kombinieren kannst, ne? Also
Ja, mal gucken. <laughs>
<laughs>
Wir haben 'n bisschen den Mu den Mut verloren. Also, das ist 'n bisschen durch das Thema. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich, äh, Psychotherapeut bin, dass ich dann finanziell wahrscheinlich keine Schwierigkeiten haben werde, deswegen, äh, alles cool. <chuckles>
Ja. Ja, okay. <giggles> Äh
Weil da ist die Nachfrage nicht so gering. <laughs>
<chuckles> W Was meinst du denn bei BWL, dass was du, äh wo du gescheitert bist, hast du da dein eigenes irgend 'n Unternehmen gegründet, oder was hast du da gemacht? Ah, okay.
Mhm. Genau. Genau. Ich habe mich, äh, selbstständig gemacht. Ich habe, ähm, ähm in der Immobilienbranche habe ich leichte Montage und, äh, Evulats Eva Evaluationsmaßnahmen und Brandschutz und so weiter angeboten. Und, äh, das war auch wirklich 'n sehr starker, boomender Sektor. Also, ich habe in den ersten Monaten ich stand da mit 10 vor der 1000, ne? Und dann, äh, ging das leider mit Corona mit Ausgangssperre, ich konnte nicht mehr in die Wohnungen der Menschen, äh, Hausverwaltungen hatten zu. Und dann, äh, bin ich so habe ich mich so stark verschuldet, dass das Ganze, weil wenn du von 'n von 100 auf 0 kommst du musst ja das, was du was du brutto, sage ich mal, äh, verdienst, ne? Die Schulden bleiben ja netto und, äh, also, da habe ich auf alles anders. Ich habe jetzt 6 Schufa-Einträge und so weiter. Also, so richtig fies geworden. Also, aber zum Glück keine Privatinsolvenz, da habe ich noch rechtzeitig mich raus und ich denke mal so in 2, 3 Jahren sind die Einträge weg und dann egal. Ja.
Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. <sucks teeth> Ja. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, selbstständig zu machen, quasi als Consultant zu arbeiten, aber das ist halt schon 'n Risiko. Ich weiß nicht, ob ich das, äh
Mhm. Ja.
Ich das eingehen möchte. Vor allem will ich vorher noch einfach mehr lernen, weil
Auch cool, ja. Also also das finde ich gut.
Ja. Ich merke einfach auch auf diesem Gebiet gibt's halt super viel zu lernen. Du lernst halt nie aus, dass die Technik entwickelt sich halt schneller weiter, als man lernen kann, deswegen ja.
Ja. Ja. Also, was ich so was ich so interessant finde bei KI ist ja einfach ich frage mich immer, warum man die KI nicht einen eigenen Code entwickeln lässt, ne? So, ä ähnlich wie der Binärcode mit 0 und 1, dass man das einfach um ummünzt auf einen Code, der A bis Z kann und vielleicht auch noch von 1 bis 9, aber den nur die KI lesen kann. Und dann kann sie in Echtzeit aus diesem Code quasi Massendaten komprimieren, um einfach die Wirtschaftlichkeit zu wahren. Das habe ich immer so im Kopf als Vision. Ich glaube auch, dass es in die Richtung irgendwie geht. Aber so, dass das dass die K sich selbst quasi, äh weil sie muss ja immer wieder, sage ich mal wie bei DLSS, weißt du? Da musst du ja die ganze Zeit so hochskalieren. Und das ist irgendwie ineffizient, finde ich.
Ja. Okay. Ähm. Ja. Ja.
Dass man das vielleicht, äh, anders macht. Ja, da da habe ich immer so darüber nachgedacht. Aber ich kann auch Quatsch, weil ich habe es nicht studiert. Also, ist nur so 'n Gedanke. Ja.
Okay. Also du meinst deren eigene Sprache entwickeln, so wie Deutsch, Englisch, nur halt ja.
Genau. Man man hat man hat ja riesige Datenbanken, und die sind ja cloud-basiert. Und wenn diese Datenbanken nicht mehr möglich also f die fr fressen ja unglaublich viel an Strom, weil jedes Mal muss zum Beispiel ChatGPT oder so 'ne Anfrage stellen und, äh, das verarbeiten. Und wenn man jetzt sagt, man hat so 'n Code, wo einfach diese wo dieses Wissen zum Beispiel lokal abgespeichert wird, dann würde man die Rechenpower auf die einzelnen kleinen Geräte verstreuen und hätte ein v sehr viel schnelleres, effizienteres System.
Ja. Ja. Äh, ja. Okay. Also, es gibt ja so welche distributed, äh, Computing Systems.
Keine Ahnung. Ja.
Äh, da kannst du zum Beispiel auch deinen PC anmelden und kriegst dann der läuft dann halt, die benutzen deine Processing Power.
Ja.
Äh, und dann, äh, bekommst du halt auch dafür Geld. <chuckles>
Ja, aber ich glaube, ich nutze ich nutze schon relativ gut meine RTX aus. Also, ich weiß nicht, bin ich 'n bisschen eitel. <chuckles>
Ja, okay. <giggles> Ja, okay.
Ja, kann ich ja auch mit Bitcoin anfangen. <giggles> Nein, Spaß.
Ja, gut, das <chuckles>
Äh, es ist durch, ich weiß, ja.
Ja. Ja, cool.
Ja, und, äh, wie bist du dann noch zu deinem Job gekommen, so sage ich mal jetzt? Also, äh, du hast es so schnell abgehakt, also <giggles>
Ja. <chuckles> Ne, also 'n bisschen kann ich noch dazu er erzählen, äh, ich habe ganz kurz, also, 3 Monate als Consultant noch gearbeitet, nach dem Studium al äh, als Data Analyst.
Ja, ja. Mhm.
Und ich hatte auch so im Kopf, dass ich vielleicht meinen PhD, also meinen Doktor noch machen möchte.
Ja, ja.
Äh. Äh, bin dann auch in Ko Kontakt getreten mit verschiedenen Professoren von Universitäten, und da kam dann halt 'n Angebot, dass die gerade mit 'ner anderen Firma zusammenarbeiten und dass die gerade auch 'n Data Scientist, äh, suchen und dass die das auch dann auch mit 'ner Doktorarbeit kombinieren könnten.
Mhm. Mhm. Ja. D perfekt.
Ja, genau. Und dann, äh ja, habe ich gesagt: „Ja, will ich machen.“ Habe mich beworben, also dann ganz normalen Prozess, äh Bewerbungsgespräche und so weiter. Äh, bin dann durchgekommen und habe dann so meinen Job bekommen, als Data-Scientist. Leider ist es mit dem Doktor dann doch nicht so gut gelaufen, Industriep Promotionen sind immer schwierig.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Alles gut, kann ich verstehen. Kann ja nicht immer alles hinhauen.
Ja, das liegt halt Genau. Es liegt halt daran, weil die v unterschiedliche Vorstellungen einfach haben, ne? Die Uni will was Neues haben, das Unternehmen will natürlich was, was denen bringt, und das lässt sich halt nicht immer vereinigen.
Ja. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, ist auch 'n bisschen ist auch irgendwo, äh Ja. Also, wie sage ich das freundlich? Hätte man vorhersehen können klingt blöd, ne? Aber ja, hinterher ist man immer schlauer, so kann man es auch sagen, ja. Alles gut. <giggles> Ich meine, ne ja, ja, genau.
Ja. <laughs> Ja, es kann ja auch klappen, aber ja. Genau. Und, äh, w w in welchem Be also du studierst ja Psychologie, und in welchem Bereich willst du dann genau, äh spezialisierst du dich da in einem Bereich?
Ja, also ja. Mhm. Ja, klinischen, auf jeden Fall, also, ich möchte Psychotherapeut werden. Ich möchte wirklich, äh, selbstständig sein und dann die Leute kommen zu mir oder online, und ich spreche mit denen über ihre Erfahrungen und versuche dann bestmöglich, äh, zu helfen, dass sie ihr Leben besser gestalten können oder aus ihren, äh, schlechten
Ja.
Verhaltensweisen oder mit ihren Sch äh, Dämonen umgehen können, sage ich mal so, ja.
Ja. Okay.
Also das ich meine, das Ding ist so, es ist ja wirklich, hm, menschlich abhängig. Also, ich bin halt 'ne Quasseltasche, aber ich kann auch zuhören. Und für mich ist einfach so, m mich macht es glücklich, anderen Menschen zu helfen. Ich finde das finde das toll. Also, wenn ich mich jetzt ich habe, äh, ja, allein schon bei den Pfadfindern, äh, damals, äh ich weiß ich nicht. Also, für mich ist das 'ne Lebenseinstellung. Und, äh, seitdem ich nicht mehr in dieser BWL-Schiene, in dieser Industrieschiene bin und und so weiter, äh, geht's mir viel besser. Also, ich habe ich bin psychisch ganz anders drauf. Viel ruhiger, entspannter, glücklicher. Äh, selbst, wenn ich da die Kacke we wechseln muss im Altenheim, bin ich dabei hundertmal glücklicher, als wenn ich jetzt 'n Vertrag abschließe für 5.000€. Ist mir egal. Also wirklich, es ist es nervt mich einfach nur noch. Weil jetzt macht es Sinn, dass ich da bin. Jetzt sind Menschen dankbar, dass ich ne? Wenn ich irgendetwas verkaufe oder herstelle, da interessiert hinterher keinen, und letztendlich wird die Reise sowieso auf diesem Planeten eine andere sein als technischer Fortschritt. Nur will's keiner wahrhaben. In 100 Jahren müssen wir gucken, was wir essen.
Ja. Ja. Ja. Ja. Was? Ja. Ja. Ja. <chuckles> Ja, gut.
Ja.
Ich finde das 'n bisschen zu pessimistisch. <laughs> Es kann schon es ist, äh, ja es ist möglich auf jeden Fall mit Klimawandel und alles und, ja. Aber ich finde da so Technik wieder gut, also da
okay, ist ok ist okay. Ja. Kann ich Ja.
bringt uns natürlich auch der technische Fortschritt was.
Also, du siehst darin die Hoffnung?
Ja.
Also, dass die Technik dann das reißen wird, was wir so ja. Also, ich glaube, äh, als Erstes müssen wir anfangen, uns zu bekriegen auf dem Planeten. <chuckles> Das wird schon nicht äh äh, ja also komplett die Konflikte müssen wir abstellen.
Uns Anfang? <laughs> Ja, genau.
Dann haben wir noch das Problem: „Wie viele Menschen sind wir in 20 Jahren?“ Wenn man da die Hochrechnung in Indien d äh, sieht, wird einem schwindelig. Und, äh, wenn wir dann, äh, k uns angucken, was das zum Thema Flüchtling, äh, mit uns machen wird wie viele Flüchtlinge kommen, auch aufgrund des Klimawandels. Also, da wird die Technik einiges zu tun haben.
Ja. Ja gut, aber deswegen ja. Deswegen bin ich in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite. <laughs> Ich will halt, äh ja.
Ja. Ah, cool. Ade. Du rettest die Welt. <laughs>
Also, das war eigentlich <chuckles> genau. Ne, aber das war tatsächlich auch, äh Prozessenergie und Umwelttechnik habe ich am Anfang studiert, genau. Und da wollte ich halt auch was für die Umwelt machen.
Geil. Ja, Hammer. Ja, cool.
Mit dem ja, mit der Einstellung bin ich halt da reingegangen.
Also, mein BWL Studiengang hatte die Spezialisierung CSA, das sagt dir dann bestimmt auch was. Also habe ich da 'n klitzekleines bisschen, äh, Ahnung. Kennst du Corporate Social Responsibility?
Ah, okay.
Schon mal gehört? Mit den mit der Dean Norm, dass man versucht, äh, hier dieses, äh, Greenwashing zu fördern. Aber es gibt auch, äh, andere Möglichkeiten, dass man wirklich nachhaltig ist. Ja, da habe ich dann gedacht, ich könnte in die Richtung, aber letztendlich ist es dann die also, wie du schon sagst, du bist dann da in der Industrie, und die will den maximalen Nutzen, und das interessiert dich auch eigentlich gar nicht, was für 'ne Vision du hast. Ja.
Ja. Ja. Genau, ja, da musst du dein eigenes Projekt anfangen, sonst, äh
Genau. Die lassen dich da links liegen. <giggles>
Ja. Ja. <giggles> Das ist ja generell wichtig, was zu machen, wo man selber Lust drauf hat, was, äh, was einen antreibt. 'N Ziel zu haben, ja.
Genau. Richtig.
Also, ich arbeite auch viel lieber an privaten Projekten als jetzt, äh, für die Arbeit, muss ich sagen. <giggles>
Kann ich gut verstehen, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann, äh, sehr nettes Gespräch, sehr interessante Eindrücke, äh, bedanke ich mich <giggles> mich auch. Okay.
Ja. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, ich mich auch. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder.
Ja, oder hören uns, mal gucken, je nachdem. <laughs> Ja, bis später. Bis dann. Tschüss.
Genau. <giggles> Bis dann. Tschau.